É, você tem razão, eu acho que é algo a se pensar mesmo, porque eu falo, né, assim, eu falo para ele, o que a gente conversa, mas às vezes ele tem, né, tira já, não na nem é sempre que eu falo também, às vezes, né. Porque eu não chego falando: "Oh, nós falamos sobre isso" mas, assim, talvez, não falar tanto, eh, a respeito, assim: "Olha, o marido daquela, né, ele tem ele é o dono daquela rede, sabe, de supermercado". Então, eu acho que às vezes até fere, né? Às vezes falar isso, to parece que eu tô falando, né, eh, eu tô reclamando ali, né, da minha vida, e não é isso, sabe? Não, nunca, nunca, faria isso, mas, eh, eu acho que você me deu bom, né, bons conselhos, e eu vou fazer esse almoço, eh, almoço não, desculpa, o meu jantar com as meninas, o almoço é ele que faz com os amigos. <chuckles> E vou e vou conversar com ele, porque eu acho chato, né, nesse momento, não fazer isso, eh, falar que não, né?
Sim. Sei, sei. Sim. Exato. Uhum. Claro, claro. Não, não. Sim, sim. É. Sim, sim. Exato. Claro, claro, claro, claro que sim. Olha, eu acredito que vai dar certo, acredito que você tem tem tem capacidade de poder lidar com os 2 lados, tanto com o seu grupo social, quanto com o seu marido, e faz isso, compartilha, traz ele para o assunto e vai dar certo, tá bom?
Ai Ai, espero. Olha, legal. Vou fazer isso. Ai, obrigada viu, por me ouvir e por me ajudar. Agradeço muito. Obrigada.
De nada, pode contar comigo sempre, tá?